อ๋อ แต่อันนี้คือเหมือนกับกำลังคิด ว่า มันจะมีผลดีหรือผลเสียมากกว่ากัน อย่างงี้ไหมอะ? แล้วทีนี้ก็เลย ก็เลยตัดสินใจไปว่า พูด พูดตอบเช็ดไปแบบนั้น เพราะว่าประมวลแล้วว่า เอ๊ะ มันจะ มีผล ดีหรือ ผล ผลเสียมากกว่ากัน ก็ตอบอย่างงี้ดีกว่า
ใช่เลย ใช่ ตอบอย่างงี้ดีกว่า ประมวลแล้วจริง ๆ ว่าแบบผลดี ฉัน ฉันต้องเอาผล ถ้า ถ้า ถ้าฉันแบบพูดความจริงอะ ฉันต้อง พรุ่งนี้ไปทำงาน หรือว่าฉันก็กลับมาร้านนี้ไม่ได้แล้ว
<laughs>
เออ ถึงจะมากับเจ้านายก็เถอะ
<laughs>
เออ เราเป็นแบบนั้นไง เราก็เลยแบบจำเป็น จริง ๆ ก็ไม่อยากทำหรอก คนไทยพุทธก็ศีล 5 เนาะ
แป๊บหนึ่ง <chuckles> อันนี้ สถาน การณ์แบบ <tsk> นะ จวนตัวมากเลย ถาม ใคร ไม่ถาม ถามเรา <laughs>
เออ เออ ใช่ ๆ เราก็ไปนั่งตรงแบบ เออ ทิศตะวันนั้นพอดีเลย อะไรเงี้ย มัน ก็ จำเป็น ๆ แต่ก็รอดมาได้ มันก็เป็นสิ่งที่เราก็คิดว่า ทำไปแล้วหรือโกหกไปวันนั้นน่ะ มันก็
เออ <laughs> ค่ะ
เราก็ไม่ได้ตะขิดตะขวงใจ หรือไม่ได้รู้สึกว่าทำให้เขารู้สึกไม่ดีไง
อือ
อีกประเด็นหนึ่งอะ เราก็จะไม่ได้รู้สึกว่า เฮ้ย ฉันทำให้เขา เสีย ใจ เสียหน้านะ อะไรเงี้ย
ค่ะ ค่ะ อ๋อ อืม ๆ ๆ
มันก็ เป็นผลแบบนั้น
มันก็ เนาะ ก็น่าสนใจนะ เวลา อ่า อย่างเนี้ยมันก็เลยนึกถึงว่า เออ ถ้าเกิดในบางสถานการณ์ เราจะแบบ เราจะเลือกอะไรเนาะ เลือกที่จะพูดความจริงทั้งหมด หรือว่า
ค่ะ ค่ะ
จะโกหกอะไรบางอย่างเพื่อแบบความสบายใจของคนอื่น อัน มันก็ อันนี้ก็แล้วแต่
ค่ะ
การตัดสินใจของแต่ละคน ณ สถานการณ์นั้น ๆ เหมือนกันเนาะ
เออ ใช่ ณ สถานการณ์นั้น ๆ บางทีเราก็ไม่
อือ
เขาเรียกอะไร บางทีเราก็ไม่โกหกนะ ถ้าอย่างไปร้านข้างทาง หรือว่าไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวกับเจ้านาย หรือว่าอนาคตทางการงานอะ เราก็บอกเขานะว่า เออ <laughs> เออ เราก็แอบบอกเด็กเนาะ เออ เรา ก็ เออ เราก็แอบบอกเด็ก เฮ้ย เราไปกินไอ้นี่ร้านหนึ่ง ร้านแบบปิ้งย่างอะ แล้วเขามีกิมจิทำมาให้อะ แล้วเราไม่กินอะ เรากินไปคำหนึ่ง แล้วเราแบบ
อือฮึ ค่ะ <chuckles> อนาคตทางการงาน เออ ชอบ ๆ <chuckles> <chuckles> ค่ะ ชอบ ๆ <chuckles> ค่ะ อือ ๆ ค่ะ อา
โอ๊ย โอ๊ย ไม่รู้จะพูดยังไง ก็เลยแบบ ไม่กิน ไม่ไหว คำเดียว คำเดียวก็ไม่ไหว คำเดียวลองชิมแล้วมันไม่ไหว ก็ เราก็เลยวางอย่างงั้น แต่เราไม่ได้คอมเพลน หรืออะไรอย่างงี้นะ ร เราก็จ่ายเงิน เราก็คิดเงินปกติ เสร็จแล้วตอนเด็กมาเก็บเงิน เราก็บอกเขาว่า "น้อง ๆ พี่ขอแอบเนาะ" เราก็ไม่เสียงดัง บอกว่า "กิมจิอะมันไม่อร่อยเลย พี่กินไม่ได้เลย"
ไม่ไหวเลยเหรอ? ไม่ไหว เลย อือฮึ อ๋อ อา อือ ๆ ค่ะ อืม เออ เออ